で、なんですけれど、そこからちょっと、コロナを機にじゃないですけれど、ま、あ、私もちょっと距離を置きたい人たちがいたので、あ、これを機に、もう、ちょっと、その話はもう、この、その、新年会の話はずっと無くして
うん。 うーん。 ええ。
いたんですけれど
あ、まあ。ね。
それがなんか、急に、こう、だから、招待されるって言って、で、なんか知らないうちに、しあ、私は「また新年会やろうと思うんだけど、どう？い、ややらない？」って言われたんで、「ああ、良いね」って言ったら、どうも、場所もうちみたいで
ん。 うん。 あ。 ああ、あ、「やらない？」っていうか「やってくれない？」だったんですね、ほんとは。ああ。
はい。なんか、そう「またまた復活してやろうよ」みたいな話になっていたら、私も「ああ、良いかもね」って言って、こう、すっと抜けようかなと思ったんですけど、気が付いたらなんか、どうも、ううちでまたやるような。
あ。なるほど。 うん、ええええ。 あら。そうだったんですね。気安く返事をしたら、ちょっと、こう、訳が、ね、あの、違ったということですよね。これ
そうなんです。 お。 うん。そうなんです。 なんまさか場所が自分ちだとは。<chuckles>
ねえ。でも、いい、いい良いね、やろうよ、みたいなこと、だと、あ、皆さんなんか「良いって言ってるわよ」みたいな感じで広がっていませんか？うん。ね。
うん。 うん。「そうだよそうだよ。また、また、じゃあ復活してやろうよ」みたいな話になってて「ああ、良いね」って普通に同調してたら、どうも、あ、場所場所もうちなんうちみたいな話なんだみたいな。
うん。 ええ。あ ええ。 あ。 あ、でもこれがなんとなくコロナ後、最初の、うん、再開のタイミングになるわけですよね。
あ、そうなんです。 うーん、そう、ただ、その、コロナ後は、あたしはこう、避けた避けたかった、一部のグループの人達とはあまり、こう、何て言うんですかね、再会していなくって、ほんとに自分があの、仲良く一番ね、まあ、あの、大事にしたい人たちのグループの方だけで関係を続けてたら、 なんか、だんだんまた、戻ってきちゃうのかなと思って、それをちょっと最近耳にして
ええ。 うん、はいはい。うん。 うん。 あ。ねえ。 うん。 うんうん。 はい。 うん。 あら。じゃうん。
その集まりを、ちょっと断りたいというか
あ。ねえ、でも、これはちょっとあの、ね、あの、うなんとなく、ね、事の流れで仕方ない、やるかっていうと、また翌年、その翌年って多分続いてくる可能性が高くなりますよね。
うん。 そうなんですよね。 うーん。そう。で、こう言うと、もうほんとに凄く自分がね、大人げないなって思っちゃうんですけど、<chuckles> できれば、ま、ほんとに自分がずっと親しくしているそのグループの人達だけで、あの、うちで新年会をやってもらうのは、もう全然全く問題ないんですけれど
うん。 ええ。 いやいや、うん。 ん。 ええええ、はい。うん。 あ。 なるほど。うーん。
ま、別の方のグループから何何人か、こう
ああ。